อืม ถ้าในยุคนี้นะคะ ต้องบอกว่า มันอาจจะด้วย เพราะว่ามีงานวิจัยหลาย ๆ งานออกมาเนาะ เหมือนแบบว่า ให้เราแบบว่าพูดคุยกับลูกให้มากขึ้นเนาะ ใช้วิธีที่มันแบบเชิงบวกมากกว่าที่จะแบบไปบวกกับลูก อะค่ะ ที่จะไปตี จะไปอะไรกับเขาอะ เออ ใช้วิธีคุยกันมากกว่า แล้วก็อย่างโรงเรียนหลายโรงเรียนเนาะ เขาก็เหมือน ห ออกกฎห้ามตี ใช่ไหมคะ ห้ามใช้กำลัง เออ ซึ่งถ้าอย่างด้วยความที่เราเองก็เป็นครูอยู่ที่อเมริกาเนาะ เราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนกว่าเนาะในยุคเนี้ย เอ่อ ที่โรงเรียนเขาจะค่อนข้างเข้มงวดมาก ๆ ในเรื่อง Child abuse อะค่ะเหมือนกัน ไม่ว่า ห้ามแตะต้องตัวเด็ก ไม่ว่าจะกรณีอะไรก็ตาม อืม กอด ยังกอดแทบจะไม่ได้เลย อาจจะต้องแบบ คือโอบ คือบางทีมันจะเป็นเรื่องของ sexual abuse อะค่ะ ถ้าเราไปกอด ไป- ไปนัวเนียเด็กมากเกินไปเนาะ เขาก็อาจจะให้แค่แบบกอดกันด้านข้างแทนนะ
อือฮึ อืม <laughs> เออ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เขาห้ามตีเลยเหรอคะ? กอดได้อย่างเดียว อืม อ้าว! ฮะ! โอ้! อืม แต่ อ้าว! จริงเหรอ?
เออ เขาไม่ให้แบบ คือถามว่ามันมี เขาก็ยังไม่ได้เคร่งขนาดนั้น แต่ถ้าทำได้อะ เขาจะไม่ให้กอด แบบกอด อา แบบเป็นการทักทายอันนั้นได้แหละ แต่ถ้าเรา
อือฮึ โอ้ แต่ถ้าเกิดว่า ระหว่างแบบพ่อแม่ลูกอะได้ใช่ไหม?
ใช่ แต่เขาเหมือนแบบ มันมีกฎอยู่แหละ แต่ถามว่า ทุกวันเนี้ยคุณครูหลายคนมันก็เด็กมันเข้ามากอดเนาะ มัน เราเองก็เหมือนไปห้ามอะไรอะ มันยาก แต่มันมีกฎอยู่นะ ถ้าแบบเข้าไปกอด ห้ามเด็กนั่งตักด้วยนะ เออ
อ๋อ อะฮะ อ๋อ อืม แม้แต่ครูผู้หญิงก็ด้วยเหรอคะ?
ใช่ คือเขาอยากจะระวังให้มากที่สุดนั่นแหละ แต่ถามว่าในทางปฏิบัติแล้วจริง ๆ อะ มันทำ ยากแล้วยิ่งเราอะเลี้ยงเด็กทารกอะ เด็กทารก โอ้โฮ ทั้งกอดทั้งจูบ ทั้งอะไร โอ้โฮ แทบจะกินหน้าเราอะ เออ
โอ้ ว้าว อืม อือฮึ อืม เฉพาะว่าเด็ก ๆ อะมัน ก็คือเหมือนการสัมผัสเนี่ย มันก็เป็นการแสดงออกถึงความรักเนาะ
ใช่ ถ้าจะมาบอกว่าแบบ อืม ไม่ให้กอด อะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็คงจะดูเป็นกรณีไปอะค่ะ แต่มันมีกฎจริง ๆ นะในค่ายทหารอะ โดยเฉพาะในค่ายทหารน่ะ คือห้ามกอดเด็ก ห้ามจุ๊บ แล้วเราอะ กดไม่ไหวจริง ๆ เราเลี้ยงเด็กทารกอะ เราก็จูจุ๊บหัวจุ๊บเหม่งมัน อะไรอย่างเงี้ย <giggles> ก็เคยโดนเตือนไปเหมือนกัน โอ้
อืม อืม อ๋อ โอ้โฮ มันน่ารักอะเนาะ อืม อะ จริงเหรอ?
เออ ห้าม Kiss No Kissing นะ ห้ามไป Kiss เด็กนะ อะไรอย่างงี้ โอ้โฮ เราอดใจลำบากมาก แต่ก็เข้าใจอะเนาะ แบบเขาพยายามที่จะเหมือนแบบ ไม่ แบบให้เราอะแตะตัว โดนตัวเด็กน้อยที่สุดไง เออ
โอ้โฮ อืม อะฮะ ๆ อา แล้วทีเนี้ยมัน มันส่งผลในระหว่างแบบว่า เอ่อ พ่อแม่ลูกที่บ้านไหมอะคะ? ในการแบบว่า การสื่อสาร การเลี้ยงดู การแตะเนื้อต้องตัว อย่างเงี้ยค่ะ